Über den Tellerrand schauen, ja.
Ja. Äh, oder um die Ecke denken. So nach dem Motto, das ist jetzt, sage ich mal, auch so 'n von den Hyperaktiven, was man dem nachsagt, die sind 3 Schritt voraus.
Mhm.
Also, die sind gedanklich 3 Schritt voraus, kommen wieder zurück, so ungefähr, um einen abzuholen. Und das ist ja das, wo ich jetzt gesagt habe, teilweise wo ich dann im Kopf schon wie viel durchgedacht habe vom Prinzip.
Ja, ja. Mhm. Ja. Meinst du meinst du es ist zum Beispiel auch so also, zum Beispiel, ich denke auch zum Beispiel an den. Lässt du dich da häufig umstimmen bei deiner Meinung oder hast du eine feste Meinung, wo du sagst: „Das ist meine politische Ansicht und die vertrete ich auch“ und du versuchst dann auch andere Leute mit zu überzeugen?
M Ähm, da bin ich eigentlich jetzt weniger drin, dass ich jetzt sagen würde, also, dass ich einem versuche da irgendwo eine Partei oder irgendwie da, sage ich mal, so ähm, schmackhaft zu machen oder so was. Also, da muss jeder, sage ich mal, selbst denken. Ich kann nur sagen dann halt, ja, je nachdem, also
Also, lässt du dich immer aufs Neue überzeugen von der Partei? Mhm.
ich würde jetzt, sage ich mal, zu eher zu den den den Parteien so auf aufgrund von denen ihrem Wahlprogramm, was sie drin haben und so weiter, das gefällt mir eher. Ja, viele haben ja Protestwahl gemacht, AfD so ungefähr. Wobei das ist eigentlich was, in denen ihrem Programm steht, das eher so was für
Mhm. Mhm. Ja. Das verstehe ich, ja. Ja, ja.
eigentlich die Reichen. Also, für den kleinen Mann ist da eigentlich weniger Programm drin, aber der kleine Mann wählt aus Protest, weil er mit dem, was er hat, nicht zufrieden ist, anstatt dass er dann
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Zumindest wenn man's sich durchliest. Ja. Genau und er findet keine alternative Lösung. Aber also, du versuchst dann nicht, Leute, die Protestwähler sind, äh, zu überzeugen, äh, gegenüber deiner politischen Ansicht?
besser